いや、でもやっぱりなんか次の来店来て下さった時にでも、なんか自分が出勤なんか体調崩しちゃって出勤できなかったらやっぱりなんか、意味が無くなってしまう感じはあるので、やっぱり、なん、体も資本じゃないですか、接客業とかってなってくると。なんでちょっと今日はちょっと、え、ちょっと飲み過ぎちゃったみたいな感じ、ちょっと今日は寝ないと無理だわみたいな感じで、なんかもうだから体調的になんか悪いってなれば、なんか相手側もすごい配慮してくれそうではあるっていうか、実際、そうなんすよ。<laughs>
うーん、そうなんですよね。 うーん。はい。 なるほど、うん。 そうですね。それで体調崩したら、なんか逆に罪悪感湧きそうですよね、お客様側も、うんうん。
いや、そうですよね。ま、だから元気であれば、もちろん全然ね、行ってもいいですけど、やっぱり自分の体としてもなんかやっぱり、分かるというか、ああ、ちょっと今日もめちゃくちゃ頭痛いし、なんか、多分一緒に行っても辛いだけやろうなみたいなのは、多分、お自分自身でも分かるとは思うので、ま、そういう時とかはま、それこそなんか、かのさんにちょっと、あの、ちょっと今日はちょっと無理そうですみたいな感じで、なんかちょっと、ほのなんかちょっと、伝えておくとか、しすることで、ま、そういったアフターとか、なんか、行かなくて済むような状況を組み立てればねベストかなっていうふうには思いますけどね。
う、うん。 うんうん。 うーん。 そうですね。うん。 うんうん。 うん。 うんうん。 確かに、ちょっとそれは確かに上手く、なんかそういう状況を作り出すのも大事かもしれないですね。
うん。いや、やっぱそうですね、なんか頼れる方がなんかママさんしかいないっていうことであるので、やっぱりま、その人との関係性をきちんと、ま、なんかいい良好なものを保ちつつ、なんかたもなんかちゃんと頼れるように、なんかあの、ちゃんとお話とかね、あの、すつしといた方がいいのかもしんないですね。
うーん。はい、はい。 うーん。 そうですね。うんうん。 確かにま、サボってるわけではないなんかアフター行かないイコールサボるって感じではないので。うん、業務一応業務時間外のことなので、全然断れると思うので、うん、そうですね、残業みたいな感じなので、ちょっとうまくその断れるような雰囲気をちょっとしゅ積極的に作り直そうと思います。ありがとうございました。
うん。あ、そうなんすね。 あ、 まつか、残業みたいな、うんうん。はいはい。 ねい。あ。 お手伝いできてよかったです。ありがとうございました。